Mhm. Ja, auf jeden Fall, ähm, natürlich ich glaube, das mach ich automatisch, einfach mal was dazu zu sagen, dass man Personen auch das Gefühl gibt: „Ja, ich höre grade zu. Ich hab gehört, was du gesagt hast, möchte dich vielleicht aber nicht unterbrechen“, einfach mal 'n „Okay“ sagen zwischendurch zum Beispiel oder, äh genau, nicken, so was, ja.
Mhm. Mhm. Ja. So s kleine Worts int Einwürfe. Mhm. Ja. Okay. Und wahrscheinlich das auch mit dem Anschauen, was du gemeint hast, ne, vorhin, was dir wichtig ist?
Ja, klar, genau das, was mir wichtig ist, äh, sollte ich natürlich auch selber tun. Das ist natürlich klar. <chuckles> Ja.
Ja. Hast du denn vielleicht auch so Tipps für Leute, die da wirklich sich schwertun mit? Also, wie so 3 einfache Dinge, die man sofort ausprobieren kann, damit man irgendwie, genau, auch lernt, vielleicht besser zuzuhören.
Mhm, 3 einfache Dinge, ja. Ja, ich würde sagen, man könnte sich vielleicht mal auch im Spiegel angucken. Klingt jetzt vielleicht doof, aber so haben's die Lehrer einem ja auch schon in der Schule gesagt, wenn man 'ne Präsentation machen muss. Äh, ja, so was vielleicht?
Mhm. Ja.
Zuerst, damit man auch mhm, ja, ne, also dass schon auch mal was sagen.
Also, im Spiegel angucken und auch was sagen oder nur sich angucken einfach?
Wenn vielleicht die Person jetzt nichts sagen will, dann vielleicht erst mal angucken, je nachdem, wie viel Selbstvertrauen man schon hat. Ich glaube, das ist immer 'n bisschen spezifisch. Und, ähm, ja, 2. Tipp, würde ich sagen, vielleicht, äh, ja, sich auch mal 'ne Audio abzuspielen, bewusst auch mal sich an sich selber zu schicken eventuell und sich das mal anzuhören und zu gucken: „Ähm, wie hör ich mich denn eigentlich an? Muss ich hier überhaupt schüchtern sein oder nicht?“
Ja. Mhm. Okay, klasse. Ja. Mhm, ah, auch 'n guter Punkt, okay. Ja.
Ja, ja. Und, ähm, 3. würde ich sagen, einfach lernen, äh, ja, 'n bisschen Selbstvertrauen aufzubauen und einfach mal, ähm, zu zu, ähm, verstehen, dass der Mensch gegenüber dir ja eigentlich gar nichts Böses will.